Oh workout. Workout-nya tuh biasanya ngapain, Mas?
Mhm.
Push-up kah atau gimana? Kalo di
Mhm. Oh workout-nya tuh biasanya ya push-up, sama kan aku juga punya barbel gitu ya. Nah mhm. Aku suka main barbel, eee, dumbel juga.
Mhm? Oh iya iya. Mhm. Mhm.
Mhm. Biasanya sih biasanya sih pakai iya, pakai barbel.
Eee, iya? Biasanya kayak gitu? Oke, itu barbelnya Masnya, beli atau buat sendiri? Kan kadang ada yang orang buat sendiri gitu sih Mas, pake
Mhm. Mmm. Barbel itu mhm. Kalau barbel sih buat sendiri, kalau dumbel s e itu sebenarnya minjem dari teman iya. Dumbel itu hasil beli teman gitu, dipinjam ke aku gitu. Kalau barbel buat sendiri pakai kaleng itu, kaleng cat.
pake, apa, ember gitu, iya. Masnya, gimana? Oke, heeh. Mmm. Oh. Oh, iya iya iya.